So morgens halt gleich so aufzustehen und so zu denken: „Oh ne, das will also heut nicht”, ne? Und und das so auf Wochen und Jahre, ähm, geschoben. Will ich so 'n Job haben? Ne, ne? Also ich will schon was haben, wo ich wirklich Spaß dran hab und mich freu. Ähm, oder auch wenn ich in Urlaub bin und komm dann wieder ausm Urlaub raus und ist schön, da wieder zu sein, ne? Also, ich find, das ist so, wo man weiß: „Okay, das ist jetzt
Mhm. Mhm. Mhm, mhm.
Es ist kei Fall also, ist Arbeit, aber du wirst bezahlt für deinen Spaß quasi, ne?“ Also, ja
Ja. Aha.
Also ich finde es als jeder sollte so arbeit
Okay, interessant. Gibst du das dann auch, sag ich mal, deinen Kindern weiter? Das, was du gesagt hast, so dass man sagt: „Hey”
find' ich. Ja, mhm. Ja, ich will n also ich hab eben auch schon gesagt, ähm, mir ist egal, was er macht, ähm, solange er Spaß hat und es ihm Freude bereitet, aber auch seine seine, ähm seine Sachen bezahlt, ne? Seine Miete, sein sein Haus, was auch immer, ne? Also, es muss kannst jetzt nicht 'n Youtuber werden. Das ist ausgeschlossen, ja. Es kann dein Hobby sein, aber nicht
Mhm. Ja. <chuckles> Was, wenn man aber was, wenn er mit Youtube sehr gut Geld verdient? Was dann? Also, würdest du dann auch trotzdem das immer noch sagen?
Ja, das hab da hab ich gesagt, kann er aufhören, seinen richtigen Job zu machen. Aber bis dahin, ne, das ist Traum, ne? Für für jemand. Aber so, das ist ja nicht, wo du Monat für Monat weißt, dass du Geld kriegst. Er soll schon auf seinen eigenen Füßen stehen und auch gemütlich auf den eigenen Füßen stehen, nicht so, ähm, Geld hinterherrennen müssen. Aber er muss auch- also ich hätt's gern für ihn- dass er auch Spaß daran hat. Also ich hab nie wie gesagt, auch mit der Schule, nie Druck und auch bei der Jobauswahl später mal hab ich für ihn so keine Vorstellung. Er kann ja, was ihm Spaß macht. Das hab ich das sag ich ihm auch. Also ich will, dass er drüber nachdenkt, was er wirklich für sein Leben lang machen würde, ne? Also wollen würde. Und nicht nur, was am meisten Geld bringt. Mhm.
Okay. Mhm. Mhm. Ja. Verstanden. Mhm. Ja. Okay, interessant. Ja, und jetzt sag ich mal, ähm, findest du, so wie du deinen Sohn erzogen hast, siehst du auch schon die Früchte der Erziehung, also im Gegensatz zu dem, wie du erzogen wurdest? Ähm, das wär ja schon, oder? Und wie äußert sich das aus, sag ich mal?
Mhm. Ja, hundert Prozent. Ja, ja.